Ừm, bạn ơi, mình đang gặp một cái vấn đề này trong công việc ấy, mà mình đang thật sự rất là cần lời khuyên ấy. Đấy là nhá, mình lực sau khi mà gặp một cái thất bại lớn trong công việc ấy. Thì, ờ, cụ thể là cái đợt vừa rồi nhá, thì, ừm, mình có được, ờ, chị sếp, ừm, của mình, ờ, sắp xếp mình vào một cái dự án. Và một cái một cái công việc này là ừm, thực ra là bên mình cung cấp dịch vụ về tư vấn pháp luật ấy. Thế cho nên là nó thẽ sẽ theo vụ ấy và mình vừa mới được tham gia vào cái vụ đó. Đó, thế nhưng mà mình thì thật ra là mình chưa bao chưa có kinh nghiệm làm trong cái mảng đấy bao giờ, chưa cái kiểu vụ việc như thế bao giờ. Thế cho nên là đương nhiên là mình sẽ gặp những cái, ừm, lỗi mà không thể tránh khỏi được. Bởi vì thật ra là mình cũng đi làm chưa có lâu á, và cái, ư, cái phần công việc đấy thì nó rất là lạ, và, kiểu, nó rất là đặc thù của cái ngành pháp lý ấy. Cho nên là mình cũng cái lỗi sai. Nhưng mà thực s ừm, ra thì, ờ, có những lỗi mà mình cảm thấy thì nó là t từ cái việc mà mình không được hướng dẫn cụ thể ấy. Đấy, thế nhưng mà nó cũng là, ừm, một cái mà, kiểu, để sếp mình nhìn vào đánh giá và nếu như mà cái lỗi sai đấy thật sự mà để khách hàng biết được ấy, thì nó là một cái vấn đề rất lớn và mình cảm thấy thật sự đấy là một cái thất bại lớn trong công việc của mình ấy. Thì không biết là bạn có thể làm có cái, ờm có cái lời khuyên nào cho mình để mình lấy lại động lực sau cái thất bại lớn như thế không?
Ừm. À. Ừm. Ờ. À. Ừm. Ờ, là cái tình huống của bạn bây giờ là bạn vừa mới tham gia một cái dự án về mặt pháp lý của công ty bạn, đúng hông?
Ừm. Ừm, rồi. Ờ, đúng rồi.
Ừm, mà trước đây là bạn cũng chưa có kinh nghiệm luôn.
Ừm, chính xác. Cái thật ra là mình có làm trong ngành thì cũng từ lúc ra trường rồi. Nhưng mà khi mà mình, ờ, ừm, tham gia vào những cái vụ việc kiểu như này này thì nó cũng mới thôi. Bởi vì là mình cũng mới tham gia mình cũng mới đi làm ở cái công ty này thôi và nó làm một cái mảng rất là đặc thù, cho nên là mình không có kinh nghiệm trước đấy. Những cái kinh nghiệm trước đấy của mình nó không thể áp dụng vào cái công việc này được. Và vì thế mà mình rất là mông lung, và, ừm, hầu như là không có ai hướng dẫn cả, mình phải tự mày mò ấy thế nên là nó cũng rất là, ừm, h mông lung và mình có cũng gây ra một số lỗi sai thôi.
Ừm. À. À. Ừm, vậy là đó giờ vậy là ở trong cái dự án mới này cũng không có nhiều người hỗ trợ bạn, đúng hông?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Thực ra là mình thì là cái, ừm, người mới ừm, tính ra là người mới, cho nên là mình đã là ở cái vị trí là mình chỉ có đi hỗ trợ mọi người thôi. Đương nhiên là mình cũng chịu trách nhiệm những cái phần nhất định nhưng mà nó là những cái phần mà, ờ, ví dụ như là mọi người có 3 người cùng tham gia thì mình sẽ chỉ, ừm, chiếm khoảng 20 hoặc là 15% trong đấy thôi khi mà cái phần mình chiếm thôi. Ờ, đúng rồi. Thế còn mọi người thì cũng có những cái phần khác mà mọi người cần phải xử lý thế cho nên là không có ai hỗ trợ mình cả, mà mình phải tự làm cái phần của mình và hỗ trợ mọi người nữa.
Ừm. À, hỗ trợ thôi. Ừm. Ồ, vậy thì bạn có thể chia sẻ cụ thể cái cái mà thất bại của bạn là gì hông?
Ừm. À, thì thực ra là ấy, ờ, bởi vì là như mình vừa nói ấy, thì mình chưa tiếp cận với cái kiểu công việc này bao giờ và, ờm, cái, ơ, cái cái cái tính chất của cái dịch vụ lần này mà mình làm thì nó lại khác với những cái lần khác và vì thế là cái đúng rồi, đặc thù hơn và cái cách tiếp cận cũng khác, cái cách mà mình đưa ra cái tư vấn, đưa ra câu trả lời nó cũng khác thế cho nên là khi mà mình, ờ, làm như thế ấy thì khi mà mình làm theo cái ý hiểu của mình ấy, thì nó lại không nó lại không ứng dụng được trong cái, ơ, trong cái vụ việc cụ thể như thế. Đó, nên là
Đúng rồi. Ừm, nó đặc thù hơn. Ừm.
Ừm, ờ, cái cách tiếp cận đấy theo sếp của mình nói thì là không đúng lắm và ngoài ra ấy thì chị ấy cũng có chỉ ra một số lỗi sai của mình, là do, ờm, do, kiểu như là, mình, à, sử dụng sai căn cứ hoặc là hoặc là mình có nhữn cái lỗi về, kiểu, nó là, <smacks lips> ờ, sự cẩn thận thôi ấy, đó, thế nên là mình, ờ, thực ra thì, cần c c mình cũng biết là cái việc mà gây ra lỗi sai trong công việc thì nên rất là hạn chế, đó. Thế nhưng mà khi mà mình bị phê bình vì những cái lỗi mà nó cũng khá là nhỏ như thế ấy, đấy thì mình cũng cảm thấy là rất là buồn và mình rất là mất động lực khi làm mà làm những cái công việc khác ấy.
Ờ. Ừm. Ờ. Vậy thì bây giờ sau khi mà bạn bị phê bình như vậy á, thì bạn cảm bây giờ bạn đang cảm thấy buồn cũng như bạn thấy bị mất động lực hả?
Ừm. Ờ, đúng rồi, mình ừm, mình rất buồn ấy.
Vậy thì cái cái cái thất bại này nè, cái thất bại này nè nó, a, đang ảnh hưởng tới cái công việc hằng ngày của bạn như thế nào? Nó có bị ảnh hưởng lớn lắm hông?
Vâng. Ừm, thật ra là, ừm, mình cũng khá là bị ảnh hưởng ấy. Tại vì là mình, ờ, sau khi mà mình bị, ờ ừm, mình bị phê bình như thế ấy, thực ra nói từ phê bình thì cũng hơi nặng nhưng mà đương nhiên là sếp của mình sẽ cảm thấy là không hài lòng với điều đấy. Và, ừm, đối với mình cái việc mà nó đáng sợ nhất khi mà đi làm đấy là người khác không hài lòng về cái chất lượng công việc của mình, hoặc là mình không đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng, của hoặc là của sếp đưa ra. Thế cho nên là mình cảm thấy rất là khi mà mới khi mà mới tiếp nhận những cái lời phê bình, lời, ờm, nhận xét đấy ấy, thì mình cảm thấy rất là buồn và mình cảm thấy rất là thất vọng về bản thân. Và sau đấy ấy, thì mình cũng nhận thấy là, ừm, mình cảm thấy là mình bị mất tự tin vào khi mà làm việc hơn. Và mình rất là lo lắng khi mà phải đối diện với sếp hay là phải trình bày cái kết quả làm việc của mình, bởi vì là mình rất sợ là gây ra một cái lỗi sai nào đấy, và sẽ lại tiếp tục bị mắng hay là bị nhận xét, ư, tiêu cực ấy, đó. Thì mình rất là mình bị mất ừ, gần như là bị mất đi cái sự tự tin trong công việc luôn ấy.
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm, vậy thì khi mà bạn bị mất đi cái sự tự tin, cũng như bạn mất đi cái động lực như vậy á, sau khi mà bạn bị phê bình, sau khi cái dự án đó nó thất bại thì bạn có có cách nào để bạn nghỉ ngơi, hay là bạn có cách nào để bạn bạn giải tỏa cái tâm lý hiện tại của bạn hông? Như là nói chuyện với ai đó, nói chuyện với bạn bè á.
Ừm. À ừm, thực ra thì, ờ, mình cũng có thử tìm cách, nhưng mà, ờm, như bạn vừa nói, gợi ý cho mình 2 cái thì thật, một một cách đấy là mình tìm cách nghỉ ngơi. Thì thật ra là mình cái công việc là nó cũng lại quá bận, cho nên là cứ liên tiếp, liên tiếp rất là nhiều việc cần phải xử lý, và nhiều thậm chí là đôi khi làm mình còn phải đi làm cả cuối tuần nữa. Cho nên hầu như là cái thời gian nghỉ ngơi của mình không có nên là mình vẫn chưa thể có một cái thời gian nào đấy để có thể là phục hồi lại tinh thần được. Ngoài ra ấy, thì khi mà mình nói chuyện với đồng nghiệp hoặc là với người thân của mình như mẹ của mình chẳng hạn thì mẹ của mình lại không hiểu được cái tính chất công việc của mình và cũng cho rằng là mình không cẩn thận và mình, ờ, ừm, mình ẩu, hoặc là như thế nào đấy, cho nên là mới gây ra cái lỗi sai trong công việc đấy, và cái điều đấy khiến cho mình cảm thấy stress hơn và buồn hơn khi mà mình tạo ừm, gây ra cái thất bại như thế trong công việc nữa.
Ừm. Ừm. Vì sao? À. Ừm. À, hồi nãy giờ mình nghe, ừm, bạn nói á thì mình cũng hiểu sơ về cái mình cũng hiểu về cái hình huống của bạn rồi. Là bạn bây giờ bạn h bạn vừa mới trải qua một cái dự án, mà cái dự án đó bạn bị thất bại, bạn bị bạn bị sếp bạn phê bình. Nhưng mà á bạn cũng hổng có cái thời gian để cho bạn để cho bạn nghỉ ngơi, phục hồi mà thậm chí là khi bạn nói chuyện với mẹ, mẹ của bạn thì mẹ của bạn cũng chưa có hiểu được cho bạn, đúng hông?
Ờ. Ừ. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, đúng rồi. Đó, thực ra thì là cũng mình cũng hiểu được cái việc mà người ta không ở trong hoàn cảnh đấy. Đương nhiên là không thể tránh khỏi cái việc buồn được đó và không có ai thông cảm cho mình trong cái tình huống đấy hết.
Ừm. Ừm. Ừm, ờ, vậy thì bạn có bao giờ bạn hãy cố gắng là bạn công nhận cái cảm xúc của bạn. Là tại vì bạn thất bại là do là bạn chưa có kinh nghiệm nè. Với lại cũng bạn cũng chưa có được người đồng nghiệp hỗ trợ hết hết sức của họ, đúng hông? Mà bạn cũng phải vừa làm phần việc của mình, mà bạn vừa làm việc của phần của người ta nữa, thì bạn đừng có phủ nhận cái việc, ừm, công sức của bạn bỏ ra.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. À, vậy hả?
Cũng như là bạn đừng có tự trách quá mức á.
Ừm, à, mình hiểu rồi. Vậy thì, à, cái việc mà mình cảm thấy buồn, hay là mình cảm thấy thất thất vọng về bản thân như mình về bản thân mình như thế, nó là một điều bình thường, đúng không? Và chắc và sau đấy mình có thể nào mà mình, ờ, sẽ cảm cái việc đấy sẽ trôi qua, và mình lại lấy lại được cái sự tự tin không nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm. Vậy thì bạn hãy, ờ phục hồi bản thân bằng cách là bạn chăm sóc bản thân mình hơn đi. Tại hồi nãy là bạn nói là bạn phải làm việc liên tục rất là nhiều mà thậm chí là bạn đi làm việc tới cuối tuần nữa nè. Thì hãy cố gắng là nếu như mà mình công việc của mình hông có ngưng lại được á, thì cố gắng ăn ngủ đủ nè, bạn có thể là tập thể dục nhẹ nhàng thôi, giống như là buổi tối bạn đi dạo á, hoặc là bạn nghe nhạc nữa, thì những cái điều này nó sẽ giúp cho bạn phục hồi cái năng lượng của bạn sau một cái ngày dài mà bạn đi làm mà bạn cảm thấy căng thẳng như vậy á. Thì hãy cố gắng là chăm sóc bản thân mình nha.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. À, lý nha. Ừm. Ừm. À, ô kê, mình thấy là cái ý kiến đấy cũng hợp lý đấy. Ờm, mình thực ra là trước đấy khi mà công việc chưa quá bận ấy thì mình cũng có thể có một chút thời gian dành cho bản thân và, ừm, tập thể dục giống như bạn nói ấy thì những cái lúc đấy nó mình cảm thấy khá là thoải mái. Ờ, chắc là mình nghĩ là mình cũng nên cân bằng lại giữa công việc và cái cuộc sống cá nhân của mình nữa ha. Ờ, ngoài ra thì còn có cái cách nào khác để mà khắc phục cái vấn đề này nữa không hả bạn?
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, nãy bạn nói là cái vấn đề của bạn là bạn chưa có kinh nghiệm nè, với lại là bạn chưa có được, ừm, đồng nghiệp hướng dẫn kỹ lại, đúng hông? Thì bạn hãy thử là bạn tìm một cái người cố vấn, một cái người mà đi trước của bạn á, một cái người mà có thể truyền đạt lại kinh nghiệm của bạn. Hoặc là một cái người trung gian á, giúp cho bạn là kết nối những cái mối quan hệ lại, giúp cái người trung gian để giúp cho bạn hàn gắn, giúp giúp cho bạn kết nối với những cái mối quan hệ đồng nghiệp á. Ừm, để cho những cái người đồng nghiệp đó họ có thể là chia sẻ kinh nghiệm lại cho bạn nè. Hoặc là một cái người trung gian nào đó với sếp của bạn đi, thì cũng bạn cũng có thể là dò hỏi coi ý sếp đang nghĩ gì hay là, ờ, cảm xúc của sếp đối với mình hiện tại như thế nào. Nói chung là tìm một người tìm cố gắng là mở rộng cái mạng lưới quan hệ của mình, cố gắng là kết nối lại á, thì bạn thấy sao?
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. À, thế hả? Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, mình nghĩ là chắc là cũng nên như vậy ha. Ờ, có đôi khi cái việc mà mình ờm, ờm, chắc là trong công việc của mình ấy, mình cũng đoán là, ừm, mình chưa thật sự hiểu ý của sếp chẳng hạn, hoặc là chưa hiểu được cái yêu cầu của sếp. Cho nên là mình cũng có thể là đôi khi mình gây ra một cái số lỗi ở trong công việc như thế ấy, đó. Và, ừm, ừm, ừm, mình nghĩ là cái việc mà có kết nối với cả, ờ, sếp của mình hoặc là cấp trên của mình ấy, thì sẽ cho công việc thuận lợi hơn. Và mình cũng sẽ ít gây ra lỗi hơn trong công việc, và từ đấy thì không gây ra một cái thất bại nào lớn, đúng không?
Ừm. Ừm. Thì cũng như là sau cái vấn đề này á, thì bạn cố gắng là nhìn lại toàn cảnh lại coi là những lỗi sai của bạn ở đâu nè, lần sau bạn có thể khắc phục như thế nào. Cũng như là nhìn lại cảm xúc của bạn nữa, xem xét rồi phục hồi lại bản thân mình sau cái thất bại này ha.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ô kê, ô kê. Ờ, cảm ơn những lời khuyên vừa rồi của bạn nha. À, mình sẽ thử thay đổi xem sao ha.
Ừm.